Ah, es ist ja auch nicht unbedingt sofort messbar. Es ist mehr so wie so 'n Gefühl. Und je länger ich es mache, desto mehr merke ich, dass ich es dass ich das nicht missen möchte, auch wenn ich manchmal keine Lust habe am Morgen so. Aber es ist irgendwie mein Tag fühlt sich anders an, wenn ich's nicht gemacht habe. So, dann merke ich das meistens nach 2, 3 Stunden und bin so: „Oh, das fehlt jetzt gerade so.“ Und dann dann muss ich auch noch mal zurückgehen und das dann machen.
Mhm. Und damit ist dann deine Morgenroutine abgeschlossen oder, ähm, machst du dann irgendwie noch 'n Sportprogramm zum Beispiel oder irgendwie so was? Oder frühstückst du dann erst mal und fängst dann an zu arbeiten, oder geht's bei dir dann direkt an die Arbeit?
Äh, dann gibt's eigentlich immer noch mal eine kurze Reflexion. Ich, äh, habe gleichzeitig versucht, äh, regelmäßig Tagebuch zu schreiben, also, das auch als, äh, Ritual mit aufzunehmen. Und ich finde, das ergänzt sich ganz gut oder das passt gut zusammen. Also, dadurch, dass man so zur Ruhe in die Mitte kommt und so Fokus bei sich quasi hält und bisschen trainiert, ähm, öffnet das für mich so irgendwie morgens den Zugang zu mir auch ganz gut. Und, äh, da kommen dann oft ganz viele interessante Sachen aus mir raus, die, <lip trill> vielleicht schon länger geschlummert haben und verarbeitet wurden oder die ich in den letzten Tagen, Wochen irgendwie gehört habe und, ähm noch irgendwie, äh, durchdenke, Konzepte, die ich versuche zu verarbeiten oder manchmal auch ganz banale Sachen, ne, wie, äh, was ist gestern passiert oder was was plane ich heute? Aber da kommt immer auf jeden Fall immer noch mal ah, ich würde mal sagen, 5 bis 15 Minuten Potpourri aus, äh, bisschen Schreiben.
Mhm. Finde ich auch sehr spannend, finde ich auch sehr schön, irgendwie den Tag mit Journalen anzufangen, um irgendwie das, was so vielleicht so auch vielleicht in der Gefühlswelt oder in den Gedanken so rumturnt, irgendwie aufs Papier zu bringen und na, bildlich zu machen. Liest du das dann später auch manchmal noch mal oder bleibt es einfach in deinem Buch und ist damit für dich dann abgeschlossen?
Äh, ja und nein. Es ist nicht unbedingt, dass ich jetzt in regelmäßigen Abständen zurückgehe. Also, das habe ich mir auch mal überlegt gehabt, ob ich so wöchentlich so 'ne Review mache und am Wochenende das durch arbeite. Ähm, ist aktuell auf jeden Fall nicht der Fall. Liegt aber vielleicht unter anderem auch dran, dass, ich 'n sehr hohes Pensum grade habe und wenig Zeit. Und wenn dann mal 'n bisschen Luft ist, ähm, das dann quasi nicht im Vordergrund oder in der Prio steht. Ähm, ich bin aber trotzdem ich habe auch Phasen, wo ich gerne mal zurückgehe und durchblättere und mir anschaue, was ich geschrieben habe. Und gibt auch verschiedene Einträge, die, äh, für für mich auf jeden Fall 'ne schöne Bedeutung haben und wo ich dann gerne noch mal zurückgehe und das lese.

Ja, äh, auf jeden Fall, ähm. Ich glaube, ich war vorher auf jeden äh, mehr so unterwegs, dass ich viele Sachen angefangen habe und wieder sein gelassen habe, und, ne, mich viel ausprobiert habe, und aber nie so richtig so mein Dauerbrenner-Thema gefunden habe oder so durchgebissen habe, auch mal durch die krassen Täler, die man dann teilweise hat. Und, ähm, das war so 'ne Idee damit, so 'n so 'n Gegenpol zu schaffen und tatsächlich mal was Einfaches aufzubauen, was aber auch die Basis stärkt, äh, und m mir dann hilft, auch in anderen Dingen vielleicht 'n bisschen konsequenter an Zielen dranzubleiben und die zu verfolgen. Und ich ich merke auf jeden Fall, dass die die kleinen Morgenrituale so die anfänglichen Wellen waren, die dann alles in Gang gebracht haben und ganz, ganz viele andere Sachen und Prozesse jetzt das Jahr über, ähm, mit am Laufen gehalten haben.
Super. Bist du denn wirklich da auch so total, ähm, stringent und konsequent, dass du das jeden Tag machst oder gibt's auch mal Ausnahmen?
Hm, ich habe am Anfang versucht, das wirklich gnadenlos durchzuziehen und, ähm, das auch gemessen und aufgeschrieben, ne? „Habe ich's heute geschafft oder nicht?“ Und dann, ähm äh, ja, äh, <chuckles> bin ich frustriert geworden, wenn's nicht geklappt hat. Ich bin dann irgendwann davon weggekommen und habe mir gesagt: „Es ist nicht wichtig, wie lange ich durchziehe. Es ist wichtig, wie schnell ich wieder auf den Sattel komme, wenn ich mal rausfalle.“ Und seitdem sich das gedreht hat, äh, ist das wesentlich besser geworden. Die negativen Emotionen sind verschwunden und es ist positiv orientiert geworden.

Ja. Ich fand das auch ganz spannend, was er erzählt hat und, ähm keine Ahnung, die Tests, die die da durchgeführt haben und, äh, das war so an 'ne 1. Inspiration in in in dem Thema oder in die Richtung und ich habe dann Anfang des Jahres das einfach mal ausprobiert oder, ich glaube, letztes Jahr irgendwo zwischendrin mal so 'n bisschen und s seit seit diesem Jahr mache ich das regelmäßig. Ich mache dann morgens so diese Wim-Hof-Runde, ne, diese 30 Stöße ein, vorne aus und dann hältst du die Luft draußen für 1 1/2 Minuten. Dann atmest du ein, hältst noch mal an für 'ne 1/2 Minute. Und das ist dann so ein Zyklus und davon mache ich dann ach, lass mich nicht lügen also, meistens in letzter Zeit eher 1 Runde. Wenn ich mal mehr Zeit und mehr Muße habe, dann auch gerne mal 2 oder 3. Ich merke auf jeden Fall, je je tiefer man da reingeht, desto tiefer kommt man auch bei sich an. Also, desto mehr erde ich mich dann für den Tag sozusagen.
Spürst du dann auch, dass du direkt mehr Energie hast nach dieser Atemübung oder, ähm also, ist die eher pushend oder eher beruhigend?
Ich fühle mich auf jeden Fall insgesamt nach meinem Atemblock, äh, eher beruhigt und fokussiert, habe ich das Gefühl. Also, gar nicht mal so so gepusht, sondern eher so, hm, solide. <chuckles>
Okay. Mhm.

Okay, was kommt dann danach? Also, ich stelle mir jetzt vor, ne, du hast deinen Kaffee gehabt, du hast deine Atemübung gemacht und fühlst dich irgendwie frisch und bereit für den Tag. Was machst du dann? Fängst du dann direkt mit dem Arbeiten an oder kommt da noch was, was so mit in die, äh, Routine kommt, was vor der Arbeit passiert?
Hm, ich habe tatsächlich noch 'n Zweit also ich habe noch 'ne 2. Atemübung, die ich direkt hinterher mache. <chuckles> Und das ist das, äh, Box breathen, also ne, diese, ähm atmest ein, hältst, aus, hältst und das alles in 'nem regelmäßigen Rhythmus. Und du stellst dir vor deinem inneren Auge 'ne 'ne kleine Kiste vor und läufst die quasi also die die Ränder ab in den Zeiten, wo du einatmest, hältst und dann, ne? Und du stellst dir vor, wie so 'ne Kugel diese diese Ränder abläuft. Und das ist auch wieder so 'ne also, vor allen Dingen auch 'ne Fokusübung oder noch mehr 'ne Fokusübung für mich als die, äh, Wim-Hof-Geschichte. Ich habe das Gefühl, Wim Hof ist, ähm, super hilfreich, was so Kreislaufzeugs angeht und so 'n bisschen Stressresilienz auch, äh, weil man halt echt lange auch die Luft, äh, draußen hält und dann auch wieder anhält. Ich glaube, es ist 'ne stärkere Übung
Mhm.
die so, vermutlich ne, also, ich habe das jetzt nicht durchtesten lassen oder gemessen, aber ich, äh, würde mal meinen, das geht noch 'n bisschen mehr in die Richtung Herz-Kreislauf, äh, Bespielung, Training. Und beim Boxatmen bin ich der Meinung, dass es mich noch noch 'n bisschen fokussierter macht. Das ist auch so 'ne Sache, die ich gerne tagsüber mal mache, so. Wenn ich merke: „Ey, okay, bin jetzt hier grad bisschen aus 'm Tritt gekommen“, oder z Arbeit ist grade viel so, dann tut das ganz gut, wenn man mal so 1, 2 Minuten so 1, 2 Runden dreht und, äh, versucht, einfach nur den Fokus auf der Atmung zu haben.
Mhm.